Oke.
Nah, itu biasanya sih ini ya, kocaknya kayak misalnya aku lagi jalan kemana, ke depan teras, gitu. Tapi aku nggak megang alat tulis atau buku aku sama sekali. Itu kalau aku lupa, aku malah balik lagi ke tempat atau posisi yang sama waktu ketika aku mikir hal ide itu, gitu.
Oke. Oke. Oke. Oke oke. Jadi ditelur ditelusuri ulang gitu ya perjalanan yang kamu lewati tadi, ya?
Iya, bener, lebih ke sana jadinya. Oh, iya, jadinya kayak aku lebih taunya ya karena dari gerakannya itu, gitu. Balik lagi kayak, "Apa ya, yang aku lupa?", gitu ya, terus aku sampai meragain benar-benar kayak kaki aku arah mana tadi, yang mana yang di depan, kaki kanan apa kaki kiri, kaki tangan aku gimana. Terus tiba-tiba muncul aja gitu, kayak tiba-tiba ini ya, kayak ide aku tuh nge-stuck disitu, gitu, jadi aku ambil lagi, gitu.
Oh, gitu. Oke. Oke. <laughs> Oh, jadi ketinggalan, gitu ya, idenya ya, nggak ngikut pulang, gitu ya?
Iya, kayak ketinggalan gitu, bener.
Mhm, nggak bisa dipanggil aja tuh idenya, "Eh, sini dong sini dong", gitu, terus datang, nggak bisa, ya?
Iya, pengennya gitu ya, cuman susah lagi, gimana, ya. <laughs>
<laughs> Jadi kamu kamu harus betul-betul relain pulang dulu, gitu, ambil catatan ataupun HP buat, eee, kamu rekam, terus kamu susuri tuh 1-1 langkah yang udah kamu lalui tadi, kayak gitu, ya? Waduh waduh.
Mhm. Iya, bener, tapi itu ngaruh sih di aku, Bang, cuman ya agak PR aja gitu, makanya kayak jadinya kemana-mana aku bawa buku, jadinya bahkan sampai kayak aku ngegym, aku joging, itu aku juga tetap bawa buku saku jadinya. Karena aku nggak mau meninggalkan atau melewatkan 1 momen at ide tersebut untuk cerita aku, gitu.
Oke. Oh, gitu, jadi, eee, setelah adanya kejadian itu mengubah kebiasaan kamu, gitu ya? Kamu lebih, eee, bersiap diri gitu, kalau kemana-mana itu bawa, eee, catatan yang ukurannya itu, eee, sebesar eee, apa ya, telapak tangan? Oh, gitu.
Iya. Telapak tangan aku. Iya, bener banget.
Oke oke. Jadi, eee, intinya, eee, inspirasi itu kalau di kasus kamu nih, bisa muncul dengan kamu, eee, sengaja gitu ya, atau bahkan bisa juga muncul dengan, eee, tidak sengaja tiba-tiba dimanapun yang, eee, random aja, gitu ya?
Mhm.